Понятия не имею, если честно. Я думаю, ему, наверное, просто наелся этих вообще сериалов в целом и общем, как бы. И благодаря тому, что есть щас у меня этот выбор, я очень, очень осторожно отношусь к тому, что смотреть. Я, например, также не посмотрел, вот как ты тоже принес, ну, например, там пример. Я реально не смотрел там, например, а, "Игру престолов" или ещё какие-то такие супер-пупер большие сериалы. Вот, ну, не знаю, я не могу ся никак заставить, особенно учитывая тот факт, что там, по-моему, под конец всё испортили. А у меня такая, как бы, тактика- дождаться, чтобы как какая-то какой-то сериал с начала до конца полностью закончился
Мгм. <chuckles> А
И
ну, тут можно нарваться на спойлеры, пока ты ждешь этого всего.
А, я как-то такой очень интересный товарищ, э. Я, у, практически, м, включаю дурака и пря ну, как бы, не узнаю вообще ничего. Особенно на моменте, когда, а, получается, да, какой-то такой мощный хайп вокруг какого-то определенного сериала. Я вообще просто не смотрю соцсети. Я занимаюсь своими раб делами, своей работой. И как-то, как-то- это реально очень даже хорошо так получается избегать этого. Но ты также абсолютно прав: хочешь ты того или не хочешь, <chuckles> что-нибудь да прилетит те по морде. Такой: "Да я не хотел этого знать".
<chuckles> Э. М. Мгм. <chuckles> Да, конечно, ну, конечно, вот в, э, сам сериал, допустим, ай, м, "Игра престолов", конечно, он идёт там на протяжении 7 лет примерно, и тут ты хочешь не хочешь, но окружение или, не знаю, там, м, м, соцсети всегда тебе <chuckles> ненужную информацию подкинут.
Мгм. Мгм. Наверно, тут ещё также просто, например, с такими сложными сериалами, как, вот именно, а, тот же, да, вот "Игра престолов", а, там иногда всё-таки контекст очень сильно имеет значение. И чаще всего почти все спойлеры на данный момент- это именно из самых таких, да, как бы последних серий, где или, может быть, даже где-то между этими последними сериями. Я, например, иногда смотрю, и я понимаю, что вообще абсолютно не понимаю, что здесь происходит. То есть до тех пор, я пока полностью всё не посмотрю и, наверное, до самого конца не дойду, я либо этот спойлер не пойму, либо, дай боже, просто забуду.
Ну. Мгм. Ну, тут даже я бы сказал, э, моё личное мнение, то, что ты упускаешь, э, момент не в том, что, а, э, не в том ты там какой-то спойлер увидишь, а то, что актуальность, она всё равно, э, не безгранична, <chuckles> она со временем теряется и картинка, и качество, и масштабность сцен, она всегда увеличивается. И вот на тот момент казалось круто, а щас уже, если посмотришь, то может и не те впечатления вызвать.
Не, это абсолютно верно, да, это абсолютно верно. Наверно, просто Мгм, мгм. Да, конечно, это верно, мгм. Ну, вот получается, из-за того, что я его и не начал, я как-то к нему не зацепился, потому что, а, м, не знаю, с сериалами, опять же, говорю, мне достаточно сложно. У меня есть мой, вот, да, как бы, киносериальный сомелье, это мой товарищ, который обычно говорит, что вообще стоит смотреть, а что не стоит смотреть.